J'aimerais, heu, te parler, heu heu, d'un problème que j'ai, heu, depuis toujours, je pense, mais heu, je l'avais pas eu de pendant un moment, et heu, en fait c'est par période. Je l'avais quand j'étais étudiant, ça s'était calmé. Heu, des fois ça revenait 1 ou 2 fois dans l'année, et enfin, c'est par, heu, vraiment comme une montagne russe. En fait c'est, hem, heu, autant, heu, je vais avoir de l'énergie, je vais penser, heu heu, rapidement à mon travail et cetera, donc si je fais quelque chose que j'aime bien donc heu, je suis «Un passionné» entre guillemets, mais heu, des fois je vais bloquer sur, heu, je vais ruminer sur des pensées, heu, hors travail hein! Heu, ça peut être, heu heu, ah oui, heu, là je vais avoir une prise de conscience, il faut que je fasse, heu, tout le ménage, alors que je suis quelqu'un pourtant de très maniaque, et heu, ou heu, ah là il faut tout que je re-trie mes, heu, papiers administratifs, heu, ou faut que je change mes, heu, vu que je travaille sur, heu, je suis, heu, business développeur, il faut que je change tous mes codes, heu, la sécurité. Heu, c'est pas des tocs mais presque, c'est comme, heu, je sais pas une, heu, des obsessions et en fait quand j'ai ça en tête, et ben je vais ruminer, ruminer, ruminer. Heu, tant que je n'ai pas, heu, bah réglé le problème, alors qu'en soi il y a rien d'urgent, donc heu, ouais essayer que ce soit moins les montagnes russes et être, heu, plus fluide dans les pensées. Heu, ça me prend beaucoup d'énergie quand je suis dans cette période là, donc si tu as des conseils, heu, je serais preneur.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah déjà bah je te remercie, heu, de de me faire confiance, heu, et et de te confier sur, heu, sur cette problématique. Heu, effectivement, bon bah, c'est totalement humain bien sûr, heu, hem, quand on a voilà, heu, des des des choses à faire, des choses qui nous tiennent à cœur surtout, hem, c'est vrai que le fait de ne pas les avoir réglé tout de suite, parfois ça peut engendrer un certain stress, heu, au-delà duquel il est difficile, heu, de passer. Hem, j'aimerais y voir un tout petit peu plus clair dans dans ta situation. Est-ce que, hem, ce ce type de stress, heu, ces ces pensées qui te qui te hantent, heu, hem, est-ce que ça s'applique essentiellement, heu, au monde du travail et des obligations professionnelles ou heu, ou ça peut être pour tout type de sujet même même dans ta vie personnelle ou ou sociale?
Moui. Et ben, dans tout type de sujet j'ai envie de te dire un peu moins au travail parce qu'en fait quand, heu heu, au travail donc heu, comme je te l'ai dit je suis business développeur. Par exemple sur, heu, je dois mettre une stratégie marketing en place, heu, et bah là, heu, je vais réfléchir beaucoup mais je vais prendre plaisir en fait, heu heu, donc à réfléchir, mais quand c'est des tâches hors travail donc ménage, administratif, heu, par exemple ah il faut vite que je change tous mes mots de passe sur les réseaux sociaux. Heu, là c'est c'est problématique et je sens que je réfléchis beaucoup, ça me prend de l'énergie, mais que c ça m'est pas bénéfique parce que ça m'épuise plus qu'autre chose et je rumine à ah oui il faut que je fasse ci, ça, ça, faut que je lave ça comme ça comme ça, et tant que j'ai pas fait la chose c je reste, heu, en train de ruminer finalement.
OK. OK. Ouais, OK. Mais, c'est b du coup, bah, si je comprends bien, heu, c'est hem, c'est plutôt lié à à mmh, une heu, une mentalité, une faç... un état d'esprit, une façon de penser, heu heu, plutôt générale par rapport à, heu heu, voilà, j'ai j'ai tout un tas de tout un tas de choses, heu, hem, de la vie, heu, et pas uniquement, heu heu, du domaine professionnel. Hem, c'est c'est que tu es, voilà, tu es quelqu'un qui, heu, qui hem, qui aime, a en tout cas, accomplir les choses, les terminer, et tu ressens une certaine frustration quand il y a quelque chose qui reste, heu heu, en stand-by, quelque part, si j'ai bien compris. C'est ça?
Oui. Mmh, exactement. C'est exactement ça. En fait, heu, je vais être frustré, heu heu, hors travail, hein, j'entends bien, si je ne réalise pas la chose à l'instant T. Ben, en l'occurrence, heu: «Ah, il faut que je fasse le ménage de printemps». Alors que je enfin, le ménage du printemps, c'est je c'est je dois le faire au moins 3, 4, 5 fois, bah, ça peut être, heu, dans l'année, hein, pour heu, quand, pour te dire que c'est au c'est exceptionnel. Ou, heu: «Il faut que je le fasse là. Il faut que je nettoie comme ci, comme ça comme ça», et tant que j'ai pas fait la chose, ça je vais rester, heu, à ruminer ruminer ruminer. Jusqu'à ce que j'aie pas à établi finalement, ben heu, la tâche. Et heu, après, je vais me dire: «Mais, en fait, heu, oui, tout ce stress, cette rumination pour ça, finalement». Mais, heu, oh donc heu, ouais, avoir un conseil pour, heu: «OK, bon, bah, ça peut attendre. C'est pas prioritaire», heu, pour, heu, enfin comme si la fin comme si c'était la fin du monde finalement. Je me mets une pression folle, alors qu'il y a rien d'urgent, avec du recul, finalement.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. OK. Oui. Mmh. Oui. Oui oui, bien sûr. Même si, bien sûr, heu, hem, c'est tout à fait humain de de réagir de cette manière-là. Hem, évidemment, tu tu n'es pas seul à à vivre les choses de de cette manière. Heu, pour heu, beaucoup de gens, effectivement, heu, hem, voilà, c'est c'est c'est source de stress, heu, hem, de laisser quelque chose quelque chose, heu, d'inachevé. Heu voilà, ça en tout cas en tout cas, ça peut provoquer des des des sentiments un peu de frustration. Heu, j'imagine, en tout cas, que tu n'es clairement pas le seul dans ce cas, et heu, et je comprends ton ton point de vue, ton ressenti. Heu maintenant, oui, clairement, hem, clairement, heu, tu as mis le doigt sur quelque chose. En tout cas, toi, heu, je remarque que tu, heu, hem, que tu tu as tout de même conscience, heu, parfois, du caractère un petit peu, heu, comment dire? Hem, un peu, heu heu, exagéré heu, exagéré de tes de tes de tes craintes ou de tes, heu, pas de tes craintes, mais en tout cas des des, hem, de cette rumination, de tes de ces pensées négatives. Parfois, c'est peut-être un petit peu excessif, j'ai l'impression que tu t'en rends compte.
Oui. Merci. Obsessionnel, ouais. Oui. Exactement, c'est oui oui je c'est ça, c'est ruminatif, c'est obsessionnel et c'est, heu, c je m'en rends compte et c'est pour ça en fait, je me dis mais heu et la seule technique que j'ai trouvé c'est, heu, ben faut que je fasse cette tâche pour que finalement, heu, cette activité, heu heu, bah de rumination, de pensée, je ne sais pas comment l'appeler, redescende tant que j'ai pas établi cette tâche, mais ça oui, j'en ai parfaitement conscience, heu, c'est pas stable en fait ah ça OK bah je pourrais le remettre au week-end prochain, non c'est heu là il y a le pic je de stress qui monte, les pensées qui tournent, faut que j'établis la tâche.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. D'accord. OK. Ouais du coup bah ça me ça m'invite à te à te poser une autre question. Hem, certaines fois, enfin, j'imagine en tout cas, heu, que certaines fois, heu, tu as imaginé par exemple enfin, tu as pensé que tu avais une tâche à accomplir et heu, peut-être que cette tâche à accomplir tu n'as tu n'as pas pu, heu, la faire tout de suite, pour de X ou Y raison, heu, tu n'as pas pu. Heu, comment est-ce que, heu, tu as géré, heu, hem, comment tu tu as géré cette émotion-là en fait, du simple fait d'être dans l'impossibilité de gérer cette heu cette heu ce ce ce ce ce mmh voilà cette action qui est à mener et et que tu ne peux pas mener?
Mmh. Heu, oui, ça m'est déjà arrivé dans le passé, ce que je faisais, heu, bah, déjà c'était la le stress, l'angoisse, hein, qui montaient, hein, en termes d'émotion et en fait, bah, heu, je notais, heu, sur mon téléphone, heu, dans une bloc-notes, heu heu, sur le téléphone, hein, donc virtuel, heu, je notais, OK, bon bah, là, je peux pas le faire à l'instant T, OK, bah, je ferais ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça et je notais tout en fait, heu, toutes les, heu, tout ce que je devais faire pour établir la tâche mais que je ne pouvais pas faire et ça calmait un peu, heu, mon cerveau mais il fallait que j'accomplisse la tâche, mais c'est vrai que ça faisait un peu redescendre, heu, la pression, j'ai envie de dire.
Mmh mh. Ouais. OK. OK. OK. Ouais, je comprends je comprends un petit peu le le le processus, heu, finalement, heu, le fait de, mmh, de le planifier, le fait de t'y pencher, le fait d'y réfléchir, c'est ça t'a donné un petit peu le sentiment, heu, que tu étais en train d'agir finalement sur le sur sur ton sur ta problématique et que tu n'étais pas en train de de rien faire, heu, donc heu, oui, ça ç je comprends que ça ça ait pu t'aider à à ruminer moins justement parce qu'en fait, tu avais tu avais, heu, plutôt le le sentiment d'être, heu, dans l'action à ce moment-là?
Mmh mh. C'est ça, oui, ouais, ouais. Heu, du coup, heu, c'est comme si j'avais, en fait, exposé la théorie, heu, de sur mon téléphone et après j'avais juste à mettre, heu, la pratique. Mais heu, il y avait pas toutes ces pensées qui tournaient dans la tête, qui se mélangeaient: «Il faut que je fasse ci, comme ça, comme ça». En fait j'ai, heu, j'avais établi le plan en théorie et heu, bah, après quand je pouvais le faire, heu, quelques jours plus tard, la tâche, bah, je suivais en fait, heu, ce que j'avais noté dans mon bloc note virtuel finalement.
Mmh. Mmh mh. D'accord. Bon, en tout cas, heu, ce que j'entends, c'est que, heu, hem, le fait, heu, le fait de d'avoir préparé ça, de ta part, d'avoir, heu, hem, d'avoir préparé ces, heu heu, ces notes, hem, d'avoir anticipé, heu, hem, voilà le la la tâche à accomplir, hem, c'est quelque chose qui t'a, heu, un petit peu voilà recentré, qui t'a un petit peu, heu, hem, voilà, permis de moins ruminer. Donc hem, est-ce que, heu, toi tu tu es plutôt quelqu'un qui qui planifie, heu heu, d'une manière générale? Moi, c'est plutôt l'impression en tout cas que que j'ai en en entendant enfin, mmh par rapport à notre, heu, discussion. Heu, c'est que, hem, peut-être que le fait de planifier plus, heu heu, les actions que tu as à faire, heu, une le simple fait de les mettre peut-être sur papier, de les planifier. Heu, ç ça pourrait peut-être en tout cas, heu, hem, l le ça pourrait te te permettre de bien délimiter, heu, créer des limites en tout cas, à ce que tu dois faire à l'instant T. Ce que tu peux remettre à plus tard, heu, sans culpabiliser. Heu, est-ce que tu penses que ce serait peut-être une, heu, bonne façon de procéder?
Moui. Ouais, ouais, ouais. Tu as mis le doigt sur, heu, sur, heu heu, le la problématique finalement parce que, heu, oui en fait, faut planifier, heu, en amont, heu heu, que, heu heu, faire à l'instant T et cetera, donc non, en fait. En plus, heu, c'est vrai qu'en fait ça l'angoisse elle va monter progressivement. Ah OK, je dois faire le ménage, heu heu, je dois faire ce le ménage de printemps. En fait plus le temps passe, plus la pensée va se nourrir en fait de rumination, alors qu'en fait quand je sens que la mo heu, pensée, heu heu, pour une tâche que je dois accomplir, heu, finalement, heu, ça monte progressivement, hein, la rumination mentale, donc avant que ça explose et là vite il faut que je fasse, heu, l'angoisse monte. Oui, donc heu, quand je sens que ça la pensée monte, déjà, bah, planifier, heu, OK, je vais faire ça comme ça, comme ça et heu, fractionner finalement la tâche pour éviter la montagne ru les montagnes russes, heu et heu, les ascenseurs émotionnels, hein, j'ai envie de dire, donc heu, ouais, la technique de planifier c'est, heu, une bonne astuce, en fait, quand je sens qu'il y a une pensée dérangeante, heu, pour une tâche que, heu, que je dois faire ou, heu, administratif, ménage ou autre et bah, heu, OK, je vais la noter, je vais la ré re réaliser comme ça, en amont, et heu, au lieu de tout faire quand ça explose. Bah, en tout cas merci de m'avoir écouté, déjà, le fait d'en parler, ça soulage et heu, le conseil que tu m'as prodigué, heu et bah, je vais l'appliquer quand une pensée, heu heu, mon viendra subitement, hein, que ce soit administratif, mais au moins je serai préparé, merci beaucoup.
Mmh. Mmh mh. Oui. Oui. Oui, oui. C'est ça. Mais je t'en prie et puis, heu heu, c'est avec plaisir, heu, en tout cas de de t'entendre et puis, heu, de t'aider à, hem, à trouver des des des pistes de résolution, heu, oui, tout simplement, heu, le fait de planifier, je pense que ça te permettra d'y voir plus clair et de et de beaucoup moins ruminer parce que, heu, à chaque, heu, étape, tu auras le sentiment de d'avoir, heu, accompli quelque chose et je pense que ça pourra te faire que du bien. En tout cas, je te souhaite, heu, tout le meilleur.